Exatamente, exatamente, né, porque é somente, mente e acaba não não pisando em uma grama, né, que é o mais importante às vezes. E agora imagina, você tem algum ritual, alguma coisa na sua rotina que você tenta fazer para se manter mais próximo da natureza? Hã, seja com suas plantinhas em casa, né, ou seja mesmo ir a um parque próximo da sua casa, tem algo que você faça para manter um rotina, né, mas aquela rotina que, te faça bem, né, que te faça recarregar as energias.
Uhum. Sim, sim. Sim. Então, eh, eu cuido muito das plantinhas e às vezes quando eu estou muito estressada, eh, eu paro assim para fazer uma revolução, então assim eu troco de vaso, eu saio podando, eu eu fico um tempão, quando eu vejo eu passei assim tipo boas horas ali na varanda mexendo na terra e é.
Entendi. <laughs> Ai que legal, né, são 2 horas você passa ali, entre aspas, né, querendo ou não, brincando com a natureza e fazendo coisas úteis também, né, isso é muito legal.
Aham. Sim, sim. É, eu gosto, nossa eu acho muito bom mesmo assim é é uma coisa que eu consigo esquecer muito dos problemas assim eu acabo focando naquela atividade e eu acho que também atividade manual tem muito disso, você foca na atividade manual, e e tua mente está tão presente ali no que você está fazendo, que você esquece das outras coisas ruins, assim de coisas mais complicadas, enfim de pendências. <laughs>
Pois é. Isso é verdade, isso é verdade, tem total razão, né? E
Sim, e eu gosto muito de andar, isso também para mim é é importante assim, não necessariamente em um parque, mas eu não gosto muito de pegar o carro, apesar de ter o carro então assim, toda vez que eu posso eu vou andando para os lugares, porque eu acho que isso também me conecta bastante e até a questão do rio que eu também moro relativamente perto do rio, então quando eu preciso eu vou dar uma volta no rio também.
Ah, interessante, interessante. Aham.

Ah, com certeza. Olha, o meu jardim não é muito, grande, porque é um apartamento pequenininho. Mas eu tenho um monte de planta espalhada. Então, assim, eu tenho uma varandinha, por sorte, e e aí eu tenho, várias plantinhas na parede, assim, da varanda. Eu tenho planta na cozinha. Eu tenho umas ervas aromáticas na cozinha que eu uso também na hora de cozinhar.
Aham. Boa. Boa. Entendi. Bacana. Bacana, mesmo.
E e enfim, eu só não tenho no banheiro. Mas no resto do apartamento todo tem tem planta. É. É.
<chuckles> Apartamento todo tem planta. Entendi. Que legal. Que legal. E muito interessante, né, querendo ou não, eh, eu acho que mesmo com poucas plantas, né, de uma forma ou de outra você tá levando um pouco da energia da natureza pra dentro da sua casa também, né. E o que eu queria saber de você é, tipo, se a natureza tem essa influência grande, né, de recarregar energia pra você também? Você acha que influencia muito pra você estar em contato com a natureza? Poder sair um pouco de casa, ir em um parque, né, e não sei, né. Tem tem isso pra você?
Com certeza. Uhum. Ah, com ah, sim. Tem tem muita influência. Nossa, eh, pra mim é muito é muito importante até na questão mesmo visual, assim. Por exemplo, eu moro num prédio, mas na frente do meu prédio, não tem outro prédio.
Entendi. Você tem uma visão
E, isso, pra mim, é maravilhoso. É.
É. A sua visão nus não é concreto, né. Você vê a natureza, mesmo?
É. Exatamente. Eu tenho eu tenho um terreno na frente da do meu prédio e aí é cheio de árvore. Tem até uma oliveira que é a coisa mais linda.
Que bacana. Que bonito, mesmo.
E mais lá pra frente, assim, mais pra cima do e tem um morrinho na frente do meu prédio. Aí tem mais um monte de árvore e isso faz muita diferença, assim. Eh, eu morei sempre em casa no Brasil. Então, assim, eu estava muito acostumada a olhar pra fora e ver verde.
Ah. Sim. Sim.
E, aí, quando eu me mudei para Europa, o meu 1º apartamento aqui, eh, foi numa cidadezinha bem no meio do nada, assim, na parte antiga da cidade. E era uma rua super estreita e a janelinha dava literalmente para o prédio da frente, assim, sabe.
Aham. Nossa. Entendi. Entendi.
Nossa, eu achava muito ruim isso. Eu via eu ficava olhando para o para o alto, assim, para o céu, porque era o meu único contato ali com a parte externa que não fosse um concreto na me outra janela na minha frente.
<laughs> Sim. Nossa, é horrível. Horrível mesmo. Mas imagina, deu pra perceber, obviamente, que você, eh, não é não digo 100 % dependente da natureza, mas é muito importante pra você também, né. E a minha dúvida é: O que que você faz quando você sente que você necessita daquela energia que a natureza traz, né. Você vai para um parque próximo? Ou tenta realmente pegar um pouco estrada e ir para uma montanha bonita, né? Ou para algum lugar que te faça bem também? Ou ou não, ou você não tem muito a oportunidade de estar podendo sempre, né, e e estar próximo à natureza?
É. Aham. Nossa. Sim. Ai...